À, biết hông, thật hả? À, chúc mừng bạn ha. Bạn có một cái ý chí <chuckles> mình cũng rất là ngưỡng mộ, <laughs> học học giỏi quá.
Ừm. À, thực ra thì đối với nhà của mình thì chắc là mình là một cái người hơi bị dở. Tại vì thật ra là ba của mình á, là biết đến tận, ờ, 8 thứ tiếng. Rồi, ờ, ừ, anh của mình thì cũng là tiến sĩ về ngôn ngữ nè, thì cũng biết khoảng chừng, ờ, như 6 thứ tiếng rồi ấy. Đó, cho nên là mình
Ừm. À. <laughs> Ra là vậy. À. Vậy là gia đình bạn có như có khuynh hướng là dạng như là x thiên về xã hội nhiều, xã hội học nhiều. Ừ, còn mình là bên tự nhiên cho nên là hổng có rành về cái này. <chuckles> Ừm, ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì, à ừ. À, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, ơ, nhà của mình hướng mình ừm, thường nha, thì mình thấy là nhà có một cái khuynh hướng nào đó thì thường tụi mình cũng sẽ đi theo. Đó, thì thì ngược lại thôi. Trời ơi! Mình học dở Toán lắm luôn á, Toán, Lý, Hóa, Sinh nè trời, combo 4 môn. Ừm.
Ừ. Đúng rồi, đúng rồi bạn. Ờ. Đúng rồi, thường á thì mình thấy nó chia ra rõ nha. Thí dụ như cái thở thời cấp 3, ví dụ như mình thấy thường là ai mà học giỏi tự nhiên á, thì thường là các môn xã hội thì lại không giỏi. Mà thường ngược lại, xã hội giỏi thì các môn tự nhiên lại hông bằng. Ờ, hiếm có cái trường hợp nào mà vừa giỏi cả tự nhiên và xã hội lắm, mình thấy chưa chưa có thấy ai hết.
Ừm. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi! Ừm, đúng rồi. Hoặc là mình thấy hồi xưa, kiểu, có mấy đứa á nó học đều nhưng mà thực ra mỗi môn nó chỉ là ở cái mức vừa thôi, chứ nó hông có giỏi môn nào hết á. Đấy. Ừm.
À. <laughs> À, à, ra là vậy. Đúng rồi, mình cũng cũng cũng thấy mà. Hồi xưa mình có một số bạn học ở chung lớp hay ở cái mức trung bình khá thôi. Ừm, chứ mà gọi mà gọi mà giỏi đều mà vừa tự nhiên vừa xã hội thì cái này có vẻ hơi hơi một cái dạng mà hơi hiếm à nha. <laughs> Ừm, chắc là một ờ, trong 1.000 bạn thì chắc may ra được m m một bạn quá. <chuckles> Ừm, ừm, ừm
Ừm, ừm. Đúng rồi, kiểu, ơ Ừm. Hơi hiếm á, đúng hông? Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ồ, thế thì hổng biết là bây giờ hiện tại thì bạn vẫn còn đang làm việc giáo viên nè, thì hổng biết bạn có, giống như kiểu là, cách nào để mà hay khuyên học trò để giảm bớt căng thẳng trước những cái kỳ thi hông?
Ừm, thì hiện

Thực ra là mình đang sống ở nước ngoài á, ờ.
À, bạn sống nước ngoài hả? Ừ, rồi, rồi, mình hiểu rồi.
Đúng rồi, thì mình thấy nha, nếu như mà bạn hông muốn bị, ơ, tụt lùi, bạn hông muốn bị bỏ lại thì chắc chắn bạn phải giỏi ngôn ngữ, đó. Tại vì ừm, đấy, ừm, kiểu như, sao ta, tại vì mình nghĩ, ơ, đôi khi cái bằng đại học hông nó hổng đủ mà có ngôn ngữ thì mình ừm, đúng rồi, chính xác.
Ừ. Ừ. Ừ, thì mình cũng sẽ cố gắng thôi. Ừm, cảm ơn bạn. Đúng, cái bằng đại học không nó không có nói lên cái vấn đề gì cả, nó chỉ là trên những cái môn học, cái ba rem của những cái khung chương trình mình học là hết cho hết năm học để rồi mình ra trường thôi. Nhưng mà thực tế cái kinh nghiệm để mình đúc kết được là những cái thực tế mình trải nghiệm qua và mình học được được bao nhiêu để mình bắt đầu từ đó mình ứng dụng cho cái công việc làm của mình. Đó.
Ừm. Ưm, Nó nó nó đó, ừm, đó. Ừm. Đúng, hợp lý. Ừm. Rồi với, kiểu như, ơ, trong tương lai trường bạn có thể có mở nhiều những cái đợt mà tập huấn này này kia bằng tiếng Anh nè, đó. Đó, rồi, kiểu, ơ, ừm, nghiên cứu khoa học kia nữa, mà những cái đó thì chắc chắn là phải sử dụng bằng tiếng Anh để mà mình tìm hiểu rồi, đúng hông? Ừm.
Đúng, chính xác bạn. Tập huấn bằng tiếng Anh, mình cũng có đi giữ các seminar hội thảo rất là nhiều. Ừm. Đúng. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. <laughs> Ừ, ừ. Thì mình cũng đang cố gắng để mình luyện thêm cái chứng chỉ tiếng Anh để mình đáp ứng cho cái vấn đề <laughs> nhà trường yêu cầu. <laughs> Ừ, rồi ừ, bạn nói đi.
Ừm, thực ra là như thế nào ta? Thực ra là mình là thực ra là mình là giáo viên về ngôn ngữ á, nhưng mà thật ra khi mà mình bị bắt học một ngôn ngữ mới á, mình thực ra mình biết 4 thứ tiếng rồi nhưng mình vẫn bị bắt phải học thêm một ngôn ngữ mới thì mình vẫn cảm thấy áp lực như như bình thường à, chứ hông có gì hết á. Tại vì sao ta?
À, bạn là giáo viên ngôn ngữ hả? À, là bạn thấy Wow! À, <laughs> ồ, bạn học bối bốn thứ tiếng lận hả?
Ừm, đúng rồi, thì, ờ, để bắt học thêm 1 cái thứ tiếng mà thực ra thứ tiếng này hồi xưa giờ mình hơi bị, a
Ồ, wow.